ما هو لو الخراطيم اتخرمت آآ، هيبقى الهواء طالع فوق في الAttic فما فيش هوا جاي لي في البيت. ف وده حصل فعلًا قبل كده يعني وجِبت حد يلحمه. لأ، أنا ما جربتش لسه.
أوه! أيوه، فعلًا، تمام. فهمتك. آه، يعني أنت جربت كده فعلًا يعني أنت جربت أصلًا؟
لأ، ما جربتش بس هو حصل إن يبقى في خرم أو خ يعني في تسريب هوا، فهو ال يعني أنا باجيب حد د دايمًا يعمل صيانة مرة أو مرتين في السنة، فهو بيطلع وأنا بابقى معاه، فهو بيحط إيده فبيحس بالهواء، يقول لي: "بُص، في تسريب هنا." وبيبقى معاهم Tape تقيل أوي كده بيقفلها بيه. المهم <clears throat> ده دي أول حاجة ابتديت بيها فعلًا وده تقريبًا يعني أنا باقول لك سنة ونص سنتين، أنا مش فاكر بالضبط، بس فكرة الثيرموستات دي اللي هي الsmart دي عجبتني جدًا يعني، وكمان أديتني إمكانيات إن أنا آه، واديتني إمكانيات إن أنا أتابع بيتي من وأنا في أي حتة في العالم. آآ، بعد كده آآ، نزل آآ، شركة الكهرباء بتاعتنا نزّلت اللي عايز يشتري آآ، لُمَض آآ led آآ، هيديها له بخصم 50%، وفي أنواع كتيرة مبعوت لي كده آآ، Brochure كده فيه أنواع.
إمم. فهمتك، أيوه، تمام. آه، قُل لي بقى كمل. إمم، حلو جدًا، خطوة جميلة جدًا. إمم. امم، آه، ما أنا كنت لسه بقى هاسألك يعني أنت بعد اما عملت ال التكييف وكده آآ، هل فعلًا غيرت حتة اللمبات بقى وغيرتها كلها led والّا والّا عملت إيه في حتة الإضاءة يعني؟
وتعمل الأوردر أونلاي